Hm, ja, ich ich würde sagen, das, äh, könnte ich tatsächlich machen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, deswegen 'nen Psychiater zu suchen oder, äh, mal 'n Gespräch zu führen mit 'nem professionellen ähm, aber weil
Ja. Ja.
ich d das Gefühl habe, dass das 'n eher unwichtiges Problem ist f äh, für mich selbst. Äh, weil ich ich selber, äh, komme ja gut klar. Ähm, ich, äh, möchte halt nur, dass die Leute, mit denen ich viel zu tun habe auch besser verstehen, was mit mir was da los ist. Deswegen denke ich, dass 'ne Therapie oder mal 'n vernünftiges Gespräch darüber
Mhm. Ja. Ja.
wahrscheinlich helfen könnte. Das ist was, was ich, ähm
Äh, mit vielleicht vielleicht mit den anderen Personen, ne? Also Also, irgendwie, was ist also, dass man nicht alleine hingeht, aber einfach mit den anderen Personen, weißt du? Oder Oder einfach ei eine Gruppe unter sich, einfach mal das kurz ausredet. Könnte auch an und für sich selbst 'ne Therapie sein, oder?
Ja, das stimmt. Das Das könnten wir auch machen. Wir haben das jetzt noch nie so wirklich einfach so gemacht mit alle <laughs> ja gut, <laughs> wenn wenn's dann tatsächlich um um die mentale Gesundheit geht oder Sachen auszudrücken, ist nicht unbedingt immer die billigste Lösung, die richtige Lösung wahrscheinlich. Deswegen, das ist auf jeden Fall was, was ich mal, äh, in Betracht ziehen werde zu tun. Ich glaube, ich gehe dann erstmal den Weg mit, ähm mit meinen mit meinen Bezugspersonen, äh, nochmal darüber zu reden und das vielleicht klarer zu machen, vielleicht von denen auch noch einfordern, bisschen noch mehr Feedback zu geben, mir noch mehr sagen: „Wenn dir was auffällt” ähm, oder mich dazu ermutigen, einfach mal
Auch billiger für einen. Ja. Ja. Ja. Ja.
äh, einfach das auszudrücken und die geben mir Feedback. Vielleicht mache ich mir da auch unnötig, äh, Komplikationen.
Ja, genau. Ein offenes Gespräch halt generell habe, ne? Also, das ist auch, ähm, ich habe nicht viel, ähm, Instanzen, wenn's um dieses Zwischenmenschliche geht, ist 'n offenes Gespräch, ähm, eigentlich das einzige, ähm, sozusagen, ne? Das einzige Gegengift.
Mhm. Ja.
Ein ganz offen und ehrliches Gespräch.
Ja, dass Kommunikation wichtig ist, habe ich habe ich sehr oft in meinem Leben erfahren. <laughs> Das ist, äh, mit mit das Wichtigste, stimmt wohl. Äh, ja, das das werde ich mir auf jeden Fall das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Der
Ja, genau. Genau so ist es. Team. Ne, komm in mein ob man's macht macht oder nicht. Ähm, ich habe ich kann nur sagen, von persönlicher Erfahrung, dass, ähm, ja wenn man offen kommuniziert, dann werden die meisten Probleme zumindest klar, wenn nicht beseitigt, aber zumindest werden die klar und das schafft auch 'ne bestimmte ja, Klarheit sozusagen, ne?
Ja, okay, super.
Und auch sozusagen, genau. Gut, also, ähm, ich würde sagen, für mich war das, äh, Gespräch sehr interessant. Ich bedanke für deine Offenheit, äh, diesbezüglich und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Samstag.
Ja, vielen Dank auch, hat mir sehr geholfen. Danke sehr.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.

Ich Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ähm, bin einfach, äh, unsicher und habe das nicht wirklich gelernt, nicht an die Hand bekommen. Ähm
Mhm. Mhm.
i g ich vermute, das hängt damit
Ist ja nicht, äh, sozialer soziale Drücke Druck, der gleich lastet, ne? Weil, äh, man es wird immer gesagt, dass Männer und Frauen unterschiedlichen sozialen Druck haben, wie die sich, ähm, emotional auszudrücken haben. Hat das auch ähm, spielt das auch 'ne Rolle dabei?
Ich glaube bei mir nicht, ne. Ähm, ich habe ich fühle k nicht wirklich 'nen sozialen Druck. Ähm, ich bin sehr sehr selbstbewusst und, äh, reflektiert, finde ich. Und, äh, ich ich fü fühle keinen Druck von außen oder von 'ner Gesellschaft oder auch von meinen von meinen Freunden und meiner Frau fühle ich keinen Druck, das auszuüben. Es ist, glaube ich, einfach etwas, was ich nicht nicht, äh, gelernt habe, nicht an die Hand bekommen habe, Gefühle vernünftig auszudrücken. Ich glaube, das hängt damit
Okay. Mhm. Okay. Und Ja, und was erhoffst du dir, wenn du deine Bedürfnisse teilst?